É, eu acho que essa é uma ótima dica porque eu tenho a impressão que é isso, assim, eu eu eu até bebo água, mas eu acho que tem momentos do dia que eu esqueço mesmo, assim, então principalmente isso de na frente do computador, não. Hum, não é um a um hábito, né, de ficar bebendo. Acho que é mais se eu estiver fazendo um exercício, ah, eh, alguma coisa nesse sentido eu bebo mais. Agora parada, assim, na frente do computador, eu não bebo e não necessariamente.
Aham. É, e é importante não esperar a sede chegar, né. Você ir se hidratando sem precisar esperar o corpo dizer que tá com sede. Talvez sejam um bom, assim, hábito pra você introduzir agora na sua vida.
Uhum. Ah, e também, né, com a barriga cheia de água não cabe tanto o biscoitinho, né. Eu acho que
<laughs> A fome não chega, né. <laughs>
<chuckles> nem cabe, né. Quando você tá com lotado o estômago de água, eu acho que se eu colocar 2 biscoitinhos você vai falar: "Ai, chega. Não cabe mais." Acho que é uma boa.
É, já vai ficar saciada, né. Não vai ficar com aquela necessidade de comer todo o pacote.
É. Que nem é necessidade, né, aquele que eu tenho um amigo que chama é boca nervosa, né. A pessoa fica tá sempre tá sempre ó.
<laughs> É verdade, às vezes come pa né, é ansiedade, porque tá noiada, né, não não sabe o que fazer. Aí fica mais fácil, ali, beliscar. Aham.
É. É. Trabalho tá chato, né. É meio é um é um exercício para o para o maxilar, assim né, tipo, você fica lá mastigando, tal, acho que não, e pior que são sempre coisas que não precisam mastigar muito, né, porque é um carboidrato meio fácil de digerir, né. Se fosse uma coisa difícil de mastigar, ainda eu mastigaria mais tempo. Mas eu engulo rápido e o pacote vai rápido, né. Aí esse é o problema.
Uhum. <laughs> Olha, agora é só você também realmente mudar esses hábitos, talvez fazendo essas substituições, ir testando, ver o que combina mais com você, né. Sobre o celular, tentar colocar em outro cômodo da casa, eh, se você não conseguir de talvez, aí, comprar um despertador, eh, e ir mudando devagarzinho até você ir se acostumando, porque é difícil, às vezes assim, e sair de de um hábito que já tá há muito tempo na sua vida. Mas vai se respeitando que vai dar tudo certo.
Uhum. Ai, é verdade. Olha, muito obrigada por essa conversa, eu acho que você trouxe várias dicas bem legais que eu preciso testar, né, e eu acho que vão dar certo, igual você falou. De pouco em pouco. Muito obrigada.